Hmm, kalau saya bosen dengan suasana kerja saya, atau mungkin dengan tempat kerja saya, eee, pasti kan ada waktu di mana saya beristirahat ya Mas ya. Ya itu lagi, saya refleksikan
Mmm, hmm. Iya iya. Iya iya. Heeh. Iya iya iya. Hmm.
bosan-bosan dan juga perasaan yang tidak menyenangkan itu ke diri saya, gitu kan, kayak, "Aduh bosen nih pengen resign," gitu kan. "Aduh bosen kerjaannya gini mulu," gitu kan.
Iya iya. Iya iya, iya. Iya iya. Eh, iya iya. Iya iya.
Coba, kalau misal dibalik, "Aduh bosen, cari kerja mulu nggak dapet-dapet," gitu kan. "Aduh bosen nih udah bikin, apa, surat lamaran udah kirim ke perusahaan di mana-mana nggak nggak ada respon." Nah, itu sih. Saya, mungkin kalau untuk liburan, untuk yang lain-lain, pasti pengen dong, tapi
Iya, aduh, <chuckles> kebayang. Isi iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya benar benar benar. <chuckles> Iya. Iya. Pasti pengen, benar.